Evet. Sadece kota karşı, öyle, bir hassasiyetleri var. Öyle mi? Hı hı.
Bir de Baba oğlunun kot giymesini istemiyordu. Eee, zannede bence babanın travmaları vardı. Çocukla falan ortamla alakası olmayan bir şey galiba.
<chuckles> Çok ilginç ya. Olabilir. Olabilir, olabilir. Yani, evet, bazen anne babalar ister istemez kendi, ııı, kafalarındaki neyse, eee, onu diretebiliyorlar çok daha, böyle, hani, toplumu ya da diğer gençlerin durumunu gözetmeksizin. Eee, biraz orada kişisel tercihler de olabiliyor. Yani, ne kadar gerçeği yansıtmasa da üzücü olmuş gerçekten. Iıı, umarım, ııı, kot giyebilmiştir sonunda <chuckles> babaya rağmen.
Değil mi? E, tabii, tabii mutlaka ama mesela o süreç hepimizi çok üzen bir süreçtir. Emm, bir de aklımız da almadığı o d o dönem. Hani, "Nasıl yani?" diye. <chuckles> "Neden yani?" diye.
Tabii. Hı hı. Evet. Evet, evet. Ay, insan anlayamaz ki. Aynen, gerçekten "Neden?" diye sorgularsın. Ya, işte, böyle, durumlar evet, biraz üzücü. O çocuk için bir kere her şeyden önce kendisini dışlanmış hissedebilir. Yani, bütün arkadaşları giyerken neden ona izin verilmiyor, değil mi? Bir de, hani, en şey olduğu ç eee, çağlar, eee, insanın, en, böyle, kendini ifade etmek istediği, en, böyle, dışavurumculuğun yüksek olduğu zamanlar ergenlik zamanları. Evet.
Eee, b he A! Evet. Çok. Ergenlik. Çok çok, emm, <smacks lips> unutmamışım bak görüyor musun? Aradan geçti 30 yıl. Bu b bende bende travma olmuş. Belki onda o kadar travma olmamıştır. <chuckles>
Hıı. <chuckles> Olur. Doğrudur. Tabii tabii, aynen öyle. Sonuçta, hani, biz de dünyayı başkalarının hayatları üzerinden de algılıyoruz ya bazen yani. Iıı, ne kadar benim ailemde olmasa da ben baskı ne demek biliyorum mesela, yani, arkadaşlarımın hayatında olduğu için ya da mesela Doğu'da, böyle, çok sert kanunlar olabiliyor. Eee, ne kadar kendi hayatımızda bunu pratik etmesek de, işte, filmlerde görüyoruz, dizilerde ya da haberlerde okuyoruz. İlla ki bunu içselleştiriyoruz aynı coğrafyada yaşadığımız için.
Doğru. Mutlaka. Hah, onu sormak istiyordum. Olabiliyor. Ne yazık ki. Tabii. Eee, bu arada büyük bir şehirde mi yaşıyordun?